بُصّي، أنا عندي مشكلة كده بصراحة، وبجد بقِت تسيطر عليَّا جدًا وبتأزِّمني يعني نفسيًا أوي. آآ، أنا مش باعرف أقول لأ لأي حاجة، يعني إذا كانت في الشغل، أو إذا كانت مع أهلي، مع صحابي. فده طبعًا بيحطني كده في حتّة إن أنا بيبقى عندي التزامات كتير جدًا، جدًا، إذا كانت الالتزامات دي ليها علاقة بالأشخاص التانيين، أو ليها علاقة بالتزاماتي أنا اللي أنا بقيت أأجلها علشان أعمل لهم الحاجات بتاعتهم. ف فده بصراحة بقى مأثر عليَّا جدًا، و و وبقيت مرهقة كده ومستنزفة. فكنت حابة أتكلم معاكِ كده، عشان لو في أي نصيحة تقدّري تقدّميها لي، أكون متشكرة أوي.
يعني بجد أنا مقدّرة مشاعرِك وحاسة بيكِ جدًا، وحقِك إن أنتِ تبقي حاسة إن أنتِ عليكِ إلتزامات كتير، لأن أنتِ بتقولي مش عارفة تقولي لأ لحد، بس قولي لي هو أنتِ مين أكتر حد بيطُلب منِك الإلتزامات دي عامةً صُحابك والّا عيلتِك والّا الشغل؟ يعني إيه الحاجة ال ال مأزماكِ أكتر في الحاجات دي؟
بُصي هي أنا أكتر حاجة مأزّماني هي الشغل طبعًا، آآ في حاجات كتير أوي بتحصل في الشغل، وفي طبعًا زمايلي بيبقوا بيسألوني على حاجات، وعاوزينّي أبقى باعمل لهم حاجات، وأنا بصراحة مش باعرف أقول خالص لأ لحد، ولا باعرف أحرج حد يعني، فدايمًا ف باوافق كده على الحاجات اللي هُم بيبقوا محتاجينها. آآ باقعد أقول لنفسي إن هُم ممكن يكونوا مش عارفين يعملوها لوحدهم، أو هُم محتاجين مساعدة، أو أي حاجة من الحاجات دي يعني، فهو ده اللي بيخليني أبقى باوافق، وفي نفس الوقت آآ طبعًا ده بيأثر على شغلي أنا، أنا ممكن أبقى باقضي نص يوم كامل باعمل للناس حاجات اللي هي أصلًا مش هتعود عليّا بأي حاجة، ولا هي ليها علاقة بشغلي ولا حاجة. آآ علشان أكون باخلص لهم الحاجات بتاعتهم دي، وبتيجي عليّا أنا بقى بتيجي على التزاماتي ال ال اليومية في الشغل يعني. وبصراحة برضه مع مع أهلي؛ يعني أهلي دايمًا برضه بيطلبوا مني حاجات
إمم.
بغض النظر بقى أنا فاضية مش فاضية عندي شغل آآ لأ، اللي هو ما فيش بقى خالص أي تقدير لأي حاجة ممكن مثلًا والدتي تطلب مني آجي أوصلها عند أختها، وأنا أصلًا ما بيني وما بين والدتي ساعة إلا ربع، وما بين وما بينها وما بين أختها ساعة إلا ربع كمان، فبالنسبة لي ده و
تمام. آه يا خبر أبيض! مجهود كبير.
بالضبط كده إنّي أكون باوَّصل كل المسافة دي علشان أرجع تاني، فهو بيضيَّع مني تقريبًا 3 4 ساعات في اليوم، فآمم، فهي دي بس المشكلة يعني.
إمم. أنا طبعًا فاهمة قد إيه الموضوع ده مرهِق ليكِ، إنِّك تحسّي إن أنتِ لازم توافقي على كل حاجة بتطّلِب منِّك؛ عشان ما حدّش يزعل يعني. آآ بس طبعًا أكيد بتلاقي نفسِك متحمّلة فوق طاقتِك يعني، وده حِمل كبير عليكِ. بس خلّيني أسألِك سؤال بسيط كده أنتِ لمّا حد بيطلب منِّك حاجة، إيه اللي بيخليكِ تقولي حاضر وأيوه، آآ حتى لو أنتِ مش قادرة؟ هل ده بيبقى خوف من إن أنتِ تزَعّلي اللي قدّامِك؟ والَّا إحساس بالذنب؟ والَّا أنتِ عايزة تباني شخصية يعتمد عليها؟ إيه اللي بيفرق معاكِ في التفكير ساعتها أول ما بيتطلب منِّك الطلب؟
اهم. بُصي باحس إن آه يعني هو من تقريبًا كل حاجة من اللي أنتِ قلتيها دي يعني، باحس إن اللي قدامي ده بجد ممكن محتاج م المساعدة، وأنا أكون عايزة أساعده، وباحس برضه إن أنا يعني لو قلت لأ أو كده، باحس بتأنيب الضمير كده بعديها، اللي هو باحس إن هو ممكن يبقى كان خياره الوحيد ال أنا علشان يبقى بيطلب مني الطلب ده، وإن أنا ما عملتوش برضه، فممكن أحس بتأنيب الضمير، وباخاف إن هُم برضه يزعلوا بصراحة يعني، باقعد أقول إن هُم ممكن يبقوا بيزعلوا لو أنا قلت لهم لأ.
تمام. إمم. تمام. طب أنتِ لما بتعملي كده ده بيأثر على التزاماتِك طبعًا أنتِ قلتِ ده بيزود عليكِ ال الجهد، هل بيأثر كمان على وقتِك وصحتِك ومزاجِك، والّا بتبقي عادية؟ يعني الموضوع مش مأثر غير إن أنتِ مثلًا آآ شوية مجهود زيادة وخلاص، والّا بيأثر عليكِ بقى كمزاج وكصحة؟
آمم لأ طبعًا أنا بقيت أحس في الفترة الأخيرة إن هو بقى بييجي على نفسيّتي يعني أنا خلاص بابقى آآ مستنزفة يعني أو مستهلكة، آآ طاقتي كلها آآ بتبقى متوزعة على الناس. ثم م يعني في الآخر كده مش بيتبقى لي أنا حاجة من الطاقة دي إني أكون باعمل فيها حاجة لنَفسي أو أي حاجة، ف فبالتالي ده لما بيتكرر كتير أوي، باحس فعلًا إن خلاص كده يعني. حتى لو قادرة أعمل حاجة لنفسي فخلاص أنا مش قادرة لأن أنا طاقتي خلصت يعني في اليوم. فاهماني؟
تمام. طبعًا أيوه طبعًا فاهماكِ، ما ده اللي كنت لسه هاقوله لِك إن أنتِ كل مرة بتف بتقولي فيها أيوه آآ وأنتِ من جواكِ مش قادرة بس بتقولي لمجرد إنِك حاسة إن اللي قدامِك معتمد عليكِ أو إن أنتِ مكسوفة مش عايزة تضايقيه أنتِ كده بتقولي لنفسِك أنتِ لأ من غير ما تحسي. يعني أنتِ الموضوع بيأثر عليكِ أنتِ نفسيًا وطاقتِك بتخلص. طب قولي لي يعني أنتِ ح حاولتِ تعملي إيه عشان تخرجي من المأزق ده يعني حاولتِ مرة إن أنتِ ترفضي مثلًا وكانت إيه النتيجة، والّا دي حاجة أنتِ ما فكرتيش فيها؟
اهم. لأ بُصي، بصراحة ما حاولتش أعمل أي حاجة. يعني دايمًا باحس نفسي إن أنا آآ ضعيفة جدًا عند حوار إن أنا أقول لأ ده، ف فلأ بصراحة ما عملتش أي حاجة لسّه بَالبِّي الطلبات إذا كانت في الشغل وتيجي عليَّ أنا، بالضبط كده، وبت باتأثر كتير أوي كمان يعني حتى في الشغل، وحتى مع أهلي وأصحابي زي ما قُلْت لِك ف ف فحاسة إن أنا لأ، يعني أضعف بكتير إن أنا أكون حتى آآ ممكن أساعد نفسي في الموضوع ده.
بتيجي على نفسِك. تمام. آآ طيب يعني أنا متفهمة جدًا إن أنتِ الموضوع ضاغطِك ومأثّر فيكِ. آآ ابدئي كده مثلًا يعني أنا هانصحِك ابدئي شوية إن أنتِ تعملي الرفض ده بطريقة لطيفة، بَدَل ما ترفضي بطريقة مباشرة، عشان أنتِ نفسِك ما تضايقيش. يعني مثلًا لمّا حد يطلب منِّك حاجة قولي له مثلًا خلّيني أشوف ظروفي وأرد عليك، أنتِ كده هتّدي نفسِك وقت إن أنتِ تفكري، هتشوفي إن أنتِ قادرة والَّا لأ، إلتزاماتِك موجودة آآ ما ما تبَقِّيش حد على حسابِك، أنتِ أهم حاجة تخلّصي اللي وراكِ الأول. أو مثلًا تردي تقولي أنا مش هاقدر بس ممكن أساعد بطريقة بسيطة أو بحاجة صغيرة. آآ أو الوقت مش مناسب بالنسبة لِك ممكن نرتِّبها وقت تاني. في ردود كتير ممكن أنتِ لو حَطِّيتيها في قاموسِك وعملتيها، آآ ممكن أنتِ ترتاحي واللي قدّامِك ما يتحرجش ولا يتضايق إيه رأيِك إنك تجربي حاجة زي كده؟
اهم. امم، يعني آه ممكن بصراحة أجرَّب حاجة زي كده، يعني لازم يكون أنا ليَّا وقت لنفسي أو أخصَّص حاجات بتاعتي أنا، وممكن أقولها فعلًا بشكل لطيف كده، علشان اللي قدامي ما يبقاش، آآ أسبب له إحراج من أي نوع يعني. بس كنت عايزة أسألِك يعني، أقدر أعمل الحاجة دي إزاي؟ يعني اللي هو أ الدافع اللي يجيلي كده علشان أبدأ أقول لأ بشكل أو بآخر، يعني ده أبقى باجيبه منين، أو باعمل إيه؟ خصوصًا إن أنا متعودة ع على الموضوع ده بقى لي كتير أوي.
بالضبط. حلو أوي، أنتِ الدافع إن أنتِ تحطي لنفسِك قايمة كده بأولوياتِك الحقيقية اللي في حياتِك. أي بقى طلب ييجي يتسأِل منِّك، تسألي نفسِك أنتِ هتقدري، هو ده جوّه أولوياتِك، أنتِ لمَّا تعملي الحاجة اللي مطلوبة منِّك دي هل هت هتعطَّلِك عن أهدافِك والّا لأ؟ لو القرار عادي، آآ، آه مش هتعطَّلني آآ اعملي الحاجة، لكن هتلاقي نفسِك متعطَّلة هيبقى ده الدافع اللي يخليكِ تقولي لأ بطريقة لطيفة ومش مباشرة، وتبقي حاسة إن أنتِ ما حسيتيش بالذنب ناحية اللي قدامِك، لأن أنتِ شايفة إن أنتِ طاقتِك دي أنتِ محتاجاها على الأقل دلوقتي.
اهم. أيوه. يعني بصراحة عندِك حق. هي دي حاجة حلوة أوي أنتِ قلتيها، لأنّ وأنتِ بتتكلّمي كده، أنا فعلًا افتكرت موقف في الشغل. الموقف ده كان آآ، المفروض كان عندنا تسليم لحاجة ف وليها ميعاد مُعيّن، وكانت المفروض إن الميعاد ده آآ خلّينا مثلًا نفترض إن النهارده الساعة 17:00، فأنا كنت لسّه شغّالة على ال الموضوع ده، وحد من زمايلي بصراحة جه طلب مِنّي حاجة. ما خلصتهوش ما خلصتش حاجتي أنا المفروض أسلمها، وحد من زمايلي جه طلب مِنّي إن هو يكون بيعمل ال أعمل له الحاجة دي علشان هو كان عنده مشوار مهم لازم يبقى بيمشي عشانه، فطبعًا قلت له حاضر، وقلت له هاعمله لك، وأخدت منّه التاسك وعملتها كلّها و والوقت الميعاد بتاع التسليم جه وأنا ما كنتش لسّه خلصت حاجتي أنا فطبعًا أنا أتأذيت. آآ عطّلت نفسي و وأتأذيت بعديها كتير يعني هو بان لمديري وبان لل ل للإدارة كلّها إن أنا مش قد المسؤوليّة، وما خلصتش الحاجة، وما التزمتش بالميعاد، فده أثر على الappraisal بتاعي، ونقصني كمان أوي. ف ففعلًا زي ما أنتِ ما بتقولي أنا ممكن أبقى باساعد بس في حدود طاقتي، وفي حدود إن الحاجة دي هتبقى بتيجي عليَّ أو لأ، وحلو أوي موضوع إن أنا أسأل نفسي ده، اللي هو أسأل نفسي هل هي هتبقى بتقلل م مِنّي، بتقلل من طاقتي، أو ما ينفعش أكون باعملها دلوقتي عشان أنا عندي حاجة تانية أعملها لنفسي، فسؤال حلو بصراحة وهيبقى بيديني حافز فعلًا إنّي أقول لأ.
تمام. ما خلصتيش اللي وراكِ. آه. وأنتِ عملتِ إيه وقتها؟ امم. عطَّلتِ نفسِك أنتِ. بالضبط وع وده مش هيع يعني مش هيقلِّل منِّك، على فكرة أنتِ لمّا تعملي كده، والناس اللي حواليكِ تستوعب إن أنتِ آآ، بت ب بتساعديهم بس على قد ما تقدري، كُلّ الناس هتحترم إن أنتِ عندِك حدود واضحة آآ آآ، لمّا هتوافقي على كُلّ حاجة أنتِ بس اللي بتتعبي، اللي حواليكِ مش بيتأثّر، زي الموقف اللي أنتِ حكيتيه أهو، موقف مباشر جدًا، أنتِ اتأذيتِ، وساعدتِ حد تاني واللي حواليكِ ما فهمش إن أنتِ مثلًا كنتِ م معطّلة شغلِك علشان تساعدي زميلِك أو زميلتِك، هو فاهم إن أنتِ آآ، يعني قصّرتِ في شغلِك، فأنتِ محتاجة إن أنتِ تحدِّدي بس أولوياتِك في الأول، ده هيفرق عل معاكِ كتير أوي، وهيخليكِ ما تلوميش نفسِك لمّا ترفضي، لأن أنتِ عارفة إن أنتِ وراكِ حاجات محتاجة تخلصيها، آآ، أعتقد إن أنتِ برضه اللي مأثّر عليكِ إن الناس تزعل منِّك، والناس مش هتزعل، يعني ال آآ، لو حد بيحبّك أوي، هيقدّر إن أنتِ فعلًا شخصيتِك بتحب تساعد، بس مش في كُلّ الأوقات، لازم برضه تشوفي أولوياتِك إيه.
اهم. اهم. اهم، يعني بالضبط عندِك حق بصراحة 100% يعني آآ، وده فعلًا هيبقى بيخليني كمان أعرف من اللي حواليّا مين اللي فعلًا بيحبني بجد لو قُلت له لأ، ومين اللي بيحب الحاجات اللي أنا باقدّمها له وخلاص، فده كمان ممكن تبقى وسيلة مهمة جدًا تعرّفني الشخصيات اللي حواليّا، وتعرّفني إن هم قد إيه ممكن يكونوا متفهّمين ومعايا في ال في المرحلة الت اللي أنا باكون عايزة أطوَّر فيها نفسي دي، فأعرف هم فعلًا معايا وفي صفّي وعاوزينّي أبقى باتطوَّر وأنجح أكتر والَّا
بالضبط. ولا بيفكّروا في نفسهم بس.
بالضبط كده، بالضبط. بصراحة يعني آآ كُلّ نصايحِك بجد حلوة جدًا، جدًا، وهابدأ أعمل بيها، بالذات اللي هو أفكّر نفسي بحافز كده إن الموضوع ده هيبقى بيأثّر عليَّ والَّا لأ، عشان حتى الموضوع يبقى سهل بالنسبة لي، إن أقدر أقول لأ وأغيّر يعني العادة ال السيئة دي طول حياتي. أنا بصراحة متشكرة جدًا، جدًا. هاجرَّب النصايح دي، وأكيد هاقول لِك حصل إيه، شكرًا جدًا ليكِ.
العفو، أنا تحت أمرِك في أي وقت.